ใช่ ใช่ค่ะ เขาชอบทำกับข้าว
โอ้โฮ ดีเนาะมีสามีทำอาหารได้ ถือว่าหายากมาก ๆ เลยในสมัยนี้คุณ House <chuckles>
เออ <giggles> เขา เขาชอบ ข เขาเป็นคนชอบทานเขาเลยชอบทำ ใช่ แล้วก็ทำอร่อยด้วยค่ะ เขาทำอร่อยด้วย เราก็เลยไม่ทำแล้วถ้าอย่างงั้น ก็ยกหน้าที่ให้ไปเลย ใช่ อืม เราจะทำอย่างเดียวคือน้ำพริกเท่านั้น เพราะว่าน้ำพริกเรา
อ๋อ เออ ดีครับ เออ ถือว่าดีครับผม เออ อ๋อ ก็ดีครับผม ถือว่ายังแบบช่วย ๆ กันอะเนาะ เราก็ทำน้ำพริกที่แบบว่ากินกับข้าวอะ มันจะทำให้แบบรสชาติมันอร่อยขึ้นอะเนาะ เอาไว้ กินกับพวกกับข้าวที่สามีทำ อะไรอย่างงี้
<chuckles> ค่ะ นั่นแหละ ค่ะ ใช่ ๆ
เออ ก็ถือว่า เป็นครอบครัวที่น่าจะเปี่ยมสุขครับตรงนี้ <chuckles>
<chuckles> ขอบคุณค่ะ คุณหมวก ขอบคุณมาก แต่คุณหมวกก็ใช่ย่อยนะ ทำน้ำตกหมูอร่อยเนี่ย ไม่ ไม่ ไม่ย่อยเลย
อา ครับผม ก็ จริง ๆ มันก็ มันก็มีเมนูแปลก ๆ เหมือนกันที่ผมเคยทำครับคุณ House มันจะ มีประสบ การณ์ที่แบบว่า ผมอะเคยไปเที่ยวป่าตามธรรมชาติคุณ House แล้ว ทีเนี้ยเหมือนกับว่า เพื่อนผมอะชอบตกปลา แต่ผมตกไม่เป็นหรอก แต่ก็ เออ มันเป็นแบบเป็นเบ็ดที่เป็น เบ็ดที่เป็นเบ็ดหมุนน่ะครับ คุณ House พอจะ นึกภาพออก ใช่ไหม? แบบ โยนไปแล้วก็หมุน ๆ กลับมา อะไรเงี้ย
อย่างเช่น ค่ะ อืม นึกออกค่ะ นึกออก ค่ะ ๆ
ผมก็ลองตกดูคุณ House แล้วก็ ช่วงวันนั้นน่ะมีครอบครัวผมไปด้วย ก็คือญาติ ญาติ ญาติพี่น้อง
<chuckles> ค่ะ ค่ะ
ที่เนี้ยเพื่อนผมอะยังตกไม่ได้เลย แต่ผมอะตกได้ตัวหนึ่ง เป็นปลาเสือครับคุณ House อืม
อืม อืม ค่ะ อ๋อ เนี่ยตกที่ทะเลกันเหรอคะ?
อ่า เป็นปลาเสือ ที่

ใช่ ๆ มันอร่อยค่ะ คนอื่นทำอร่อย เลย <chuckles> ใช่ หมวกเคยทำ เอ๊ย บ้านเคยลองทำครั้งหนึ่งค่ะ
อา ครับ อา ครับผม เป็นไงบ้างครับ? พริกแกง
ปรากฏว่าไม่ได้ทาน มันไหม้ <laughs>
มันแบบ อ๋อ มัน มันยังไงเหรอครับ? มันคั่วกะทิแล้ว มัน เอ๊ย มัน ต้มกะทิแล้วมันไหม้เหรอ? หรือว่าไงอะ?
มันไหม้ คือ คือ คืออย่างงี้ เพราะว่าเราจะทำตามไอ้ที่หน้าซองที่เขาเขียนมาให้ คือเราเป็นคนทำกับข้าวไม่ ไม่เก่งเนาะ เราก็จะมีคู่มือในการทำกับข้าว พอเราซื้อ ซื้อเครื่องแกง เครื่องแกงแกะ แกงเขียวหวานมาค่ะ เขาก็จะมีเขียนบอกให้ว่าให้ทำยังไง ใช่ไหม เขาก็บอกให้เราตั้งกระทะ ใส่น้ำมันนิดหนึ่ง น้ำมันนิดเดียว แล้วก็เอา เอาเครื่องแกงอะลงไป ลงไป ลงไปผัดในกระทะ ใช่ไหมคะ เราก็ทำอย่างงั้นแหละ อะนำ ใส่น้ำมันนิดหนึ่ง แล้วก็เครื่องแกงลงไปผัดในกระทะ แต่ว่าไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่า ผัดไปผัดมามันไหม้ค่ะ เครื่องแกงมันไหม้
อา ครับ อา ครับ ผม อา ครับ อา ครับ อา ครับ อา ครับผม อา ครับ อา ครับผม
ใช่ จนคุณ จนคุณพ่อบ้านน่ะ จะต้องมาแบบจัดการให้เลยค่ะ เอา แล้ว วิธีการก็คือเอาน้ำเทใส่เข้าไปเลย เพราะว่ามันไหม้ มันทานไม่ได้แล้ว มันเหม็นเลย
อ๋อ อา ครับ อ๋อ มัน ให้มันแบบว่าผสม ให้มันแบบว่า หะ ให้มันแบบว่ากลิ่นมันเจอจางลง อะไรประมาณ นี้ ใช่ไหมครับผม? เทน้ำ ลงไป
ไม่ ๆ ๆ คือมัน ท มัน มัน มันทานไม่ได้แล้วอะ มันทานไม่ได้เลย คุณพ่อบ้านบอกว่า "ไม่ใช่ คือใส่น้ำมันนิดเดียวอะ แล้วก็ผัดในกระทะอะถูก แต่ไม่ใช่ผัดแบบนี้" คือ คือความ ความเข้าใจของบ้าน ก็คือผัด ก็คือผัดไงคะ ผัด ตือ คือ ผัด แบบ ผัดผักอะ ผัด
อ๋อ อา ครับ ผัด ผัด ผัดตอนที่ใช้ความร้อน อะไรประมาณนี้เหรอใช่ไหม?
อา ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ค่ะ เปิดความร้อนประมาณกลาง ๆ แล้วก็ผัด
อ๋อ ครับ
เขาบอก "ไม่ใช่ ไม่ใช่ผัด ไม่"
แสดงว่าใส่น้ำ ใส่น้ำ ใส่น้ำแห้งเกินไปเปล่าครับ? มันเลยไหม้ ผมไม่ค่อย นึกภาพไม่ค่อยออก <chuckles>
ไม่ เหรอ? ทางนี้ก็ไม่ ไม่แน่ใจว่า มันพลาดตรงไหน? เขาบอกว่า "แต่ว่ามันไม่ได้ผัดแบบนี้ ถ้าผัดแบบนี้มันจะไหม้" เขาว่าเงี้ย เออ เขาบอกว่า "เอา มันต้องค่อย ๆ ผัด แล้วก็ แล้วก็เติมน้ำกะทิลงไปเล็กน้อย ไม่ ไม่ได้ต้องเติมไปเยอะ เติมไปหน่อยหนึ่ง แล้วก็ไม่ต้องรอแบบ คือไม่ต้องรอให้เขาหอมก่อน ใส่น้ำกะทิลงไปก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้มันไหม้" อย่างเงี้ยค่ะ เราไม่รู้นี่นา เรา เรา เราอยากทำ เราก็อยากทำให้เขาทานอะค่ะ ปรากฏว่าวันนั้นเครื่องแกงกะทิ เอ๊ย เครื่องแกง อ่า แกงเขียวหวานอันนั้น ก็คือเสียเลย เราก็ไม่ได้ทานแกงเขียว หวาน
อา ครับ อ๋อ อา ครับ อ๋อ ครับ อา ครับ อ๋อ อ๋อ ก็ อา ครับผม อา ครับผม เสียเลย ใช่ไหม? อ๋อ ไม่เป็นไร แต่ผมว่ารอบหน้า ก็ ก็ เราก็ทำได้นะ ก็ผมแนะนำเลยนะคุณ House ผมก็ทำอาหาร ไม่ เป็นหรอก เวลา ผมไป ทำแต่ละเมนูอะ ผมไปดูในยูทูบเลยคุณ House เพราะ ว่ายูทูบอะ จะเป็นวิดีโอคนที่แบบว่า มาทำให้เราเห็นจริง ๆ เลย เราจะได้เห็นทุกขั้นตอนมากกว่าที่เราไปดูในพวกเพจที่แบบว่า เขาแค่บอกเมนูว่ามีอะไร บ้าง วัตถุดิบ แล้วก็วิธีการทำ ถ้าเรา ดูวีดีโอ อะ มันจะเข้าใจง่ายกว่าคุณ House ว่า "เอ๊ะ มัน เขาทำยังไงนะ?" อะไรประมาณนี้ คุณ House อา
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา อือ ๆ ค่ะ อ๋อ ขอบคุณค่ะ ๆ เนี่ย ก็เลยแบบ พออย่างงี้ก็คือแบบ ไม่ ไม่ไอ้นี่แล้ว ไม่ <tsk> ไม่ทำแล้ว ไม่ทำแล้ว ไม่ทำแล้วเลย นอยแบบงอน น้อยใจ เราก็เลยส่งมอบของในครัวให้คุณพ่อบ้านเลย เพราะคุณพ่อบ้านเขาเป็นคนชอบทำกับข้าว ชอบทำอาหาร ใช่
ครับ อา ครับ เครื่องไม่พร้อม ไม่ทำแล้ว โอเค อา ครับ โอ้โฮ โอ้ ดีเนาะ มี มี หมายถึงว่าเป็น เป็นสามี ประมาณนี้ใช่ไหมครับ?

อือฮึ
หั่นชิ้นเสร็จแล้วก็ไปใส่ใน เรียกว่าหม้ออบไอร้อน หรือว่าหม้อ เรียกว่าอะไรนะ?
อืม อบแรงดัน ไม่อบ หม้ออบแรงดัน ค่ะ จ้ะ
อา ใช่ ๆ ครับผม ที่ เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนั่นเอง อา
อา ใช่ ๆ ค่ะ
เราก็ใส่เครื่องปรุงไปเลย ข้าว ข้าวบด ข้าวที่มัน ไอ้เนี่ยครับผม เอา เอาไปทอด เอ๊ย! เอามาคั่ว คั่วเสร็จแล้ว ใช่ไหมครับผม แล้วเราก็เอาไปบด บดให้มันเป็น ละเอียด ๆ อา เราก็ใส่ลงไป เราก็ใส่ อ่า ต้นหอม ใส่ในส่วนของใบสะระแหน่ ใส่พริก อ่า แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือ เราก็อาจ จะ ใส่ผงชูรสนิดหนึ่ง แต่ถ้าเกิดผมกินคนเดียวอะ ผมจะไม่ใส่ ผงชูรส เลย อา แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป แล้วก็ใส่น้ำปลา แล้วก็ใส่มะนาว บีบ มะ นาวลงไป
อืม ค่ะ เอามาคั่ว ๆ เออ ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ ค่ะ ค่ะ <laughs> ค่ะ ค่ะ เออ เออ อุ๊ย! หิวแล้วเนี่ย <laughs>
อ่า ทีนี้ เออ เราก็ เออ ล ผมลืมไป ก่อนหน้าเนี้ยเราต้องแบบ ไป ต้ม ต้มใน ในหม้อทอดไร้น้ำมันอะ ให้มันแบบสุกประมาณหนึ่งก่อน แล้วเราค่อยคลุก ผมลืมไป <laughs> อา แล้วค่อย ปรุง
ค่ะ ค่ะ อ๋อ แล้วคอยปรุง อ๋อ แล้วค่อยปรุง ใช่ไหมคะ อา อ อ น้ำปรุงเอา เอามาราดใช่ไหมคะ?
พอปรุงเสร็จ ใช่ครับผม พอปรุงเสร็จก็คลุกให้เข้ากัน แล้วก็เสิร์ฟใส่จานก็กินได้เลยครับผม อันนี้ถือเป็นเมนูรับแขกของผมเลย อืม
เออ อุ๊ย อุ๊ย! หิวเลยอะคุณหมวก หิวแล้วตอนนี้ คงต้องจัดน้ำตกหมูเสียแล้วล่ะมื้อเย็น <laughs> อุ๊ย
อา ครับ <laughs> ใช่แล้ว เมนูทำง่าย ๆ เนี่ย คนอย่างผมยัง ทำได้ เลย คนที่แบบไม่เชี่ยวชาญเรื่องอาหารน่ะ เออ
เฮ้ย! แต่มัน แต่มันคือแบบหมูมันต้องอร่อยฉ่ำ ๆ นะ น้ำตกอะค่ะ แบบ คือมัน มันจะ เขาเรียกมันจะเหนียวมากไม่ได้ มันจะแบบต้องพอดีอะ มันถึงจะอร่อย
ใช่ ใช่ ๆ ครับ ผม จะต้องแบบว่า เราต้องย่างแบบพอดี ๆ ซึ่งหมูถ้าเกิดว่าเราซื้อเองอะ เราสามารถคัดได้ว่าให้มันเป็นเนื้อแซมมัน มันประมาณสัก 60% เนื้อประมาณ 40% น่ะ แล้วเวลาเราแบบย่างให้มันพอดี ๆ อะ เราเอามาหั่น เป็นหั่นชิ้น ๆ เนี่ย เวลาเราทำน้ำตกหมูอะ มันจะหอมอร่อยแล้วก็นิ่มมากเวลากินคุณ House อืม
อ๋อ บึง ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ เออ นั่นแหละมันต้อง เฮ้ย! มันต้องมีฝีมือระดับหนึ่งเลยอะคุณหมวก ถึงจะแบบย่างเนื้อได้แบบพอดี ๆ อะค่ะ โอ้! คุณหมวกเก่ง เก่งนะเนี่ย <laughs> เก่งมาก ๆ เลย ค่ะ
อา ครับ อ๋อ ถ้ากินเองก็ต้อง ก็ต้องตั้งใจ เป็นพิเศษครับ คุณ House <laughs> แล้วฝั่งคุณ House เป็นไงบ้างครับ ผม มีเมนูที่แบบเป็น ทำเป็นงานอดิเรกบ้างไหมครับตรงนี้?
ค่ะ เออ มีค่ะ มันจะมีเมนู เมนูที่ ที่รู้สึกว่าตัวเองทำแล้วทุกคนในบ้านโอเค เพราะว่า จะมีอย่างเดียวเลย เพราะว่าอย่างอื่นไม่สามารถ ก็คือน้ำพริกค่ะ น้ำพริกกะปิ เนี่ยค่ะ
อา ครับ อา ครับผม

ตกที่แม่น้ำครับคุณ House เออ รู้สึกว่ามันจะ เป็น เอ่อ กาญจนบุรี มันเรียกว่า โซนตรงนั้นผมน่ะไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไร แต่ก็นานแล้วคุณ House
อ๋อ ๆ ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ แล้ว?
พอ ผมขึ้น มาใช่ไหม เออ ญาติก็แบบดีใจใหญ่เลย เฮ! ได้ปลาแล้ว นู่นนี่นั่น จังหวะที่เขาจะเอาตะขอออกจากปลาอะ คือเหมือน เหมือนกับว่าเขาดีใจ เขาเฮฮากันน่ะ เขา เอาตะขอ จะออก ออกจากปลาไม่เป็นครับคุณ House
จ้ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ <laughs>
ก็คือ ตอนแรก ประเด็นก็คือเขากะเอามาทำอาหารเลย ปลาเสือตัวนั้นน่ะ ผม เห็นเขาง้าง ง้าง เอ่อ ง้างตะขอออกจากปากปลา มันทำให้ปากปลาช้ำคุณ House
อือ ค่ะ ค่ะ อืม
แล้วผมแบบ ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอก แต่พอ ช่วง ญาติง้างตะขอออกจากปลา เหมือนน้องทรมาน ดิ้นพับ ๆ ๆ ๆ เลย
ค่ะ อืม โอ๊ย น่าสงสารจังค่ะ
ทีเนี้ย อา ผมก็เลยแบบว่า วางคันเบ็ดที่แบบว่ากำลังจะตกตัวต่อไป ก็คือตัด ตัดสายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนั้นน่ะ กำลังจะตกตัว ต่อ ไปแล้ว ก็คือไปช่วย เอ่อ น้า ๆ อะ เอาเบ็ด ออกจาก ปากปลา เพราะว่าเบ็ดอะ เอ๊ย ตะขออะมันจะเป็นแบบโค้ง ๆ ใช่ไหมครับคุณ House
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา เพราะ? อา ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ
เราจะต้องเอาออกอะ ตามวิถีโค้งของตะขอ น้องจะได้ไม่เจ็บ
อ๋อ อา
ที่เนี้ยพอผมเอาออกได้ มันก็ไม่ได้ยากอะไรเลย ผมงงมากว่า เอ๊ ทำไมญาติพี่น้องเราไปดึงง้างอะไรขนาดนั้น เออ
<chuckles> ก็เขาอาจจะทำไม่เป็นไง เขาก็ไม่รู้ไง
อา ครับผม ทีนี้ ทีนี้พอแบบว่าเอาปลาออกมาได้อะ ผม ก็ เอาน้องอะ ไปใส่ในกะละมังเล็กที่แบบว่า รอเอา ไว้เอาไปทำอาหาร แต่ผมรู้สึกว่า เหมือนน้องแบบเจ็บมาก ๆ จนน้องแบบว่า นอนตีลังกา นอนตะแคงครับผม มันไม่ใช่แบบ ปลาที่แบบว่าลงน้ำ ก็คือเหมือนแบบ อุ๊ย จะเดี้ยงแล้ว อะไรประมาณเนี้ย
ค่ะ ค่ะ ค่ะ เนาะ อ๋อ ไม่ ไม่ปกติแล้วเนาะ เออ ค่ะ ๆ
ผมก็เลยแบบ เออ หยุดตกปลาไปก็คือไม่ตกแล้ว แล้วก็ หัน หัน มาดูปลาตัวนั้น แล้วก็แบบพยายามแบบแตะ ๆ ให้มันแบบว่า ว่ายให้มันเป็นปกติ
อืม ค่ะ เขา
เหมือนกับว่า เออ น้องไม่ได้เจ็บมากครับคุณ House เออ ผมก็เลยแบบว่า "ญาติ เอ่อ เรากินอย่างอื่นไหม เราอย่าตกปลาเพื่อกินเลย เราก็ไปหากินข้าวข้างนอกเอา อันนี้เราก็แค่แบบมานั่งชิ ชิวบรรยากาศ" แล้ว ผมรอ ผมรอให้ปลาตัวนั้นอะ ปลาเสือตัวนั้นน่ะ มันตั้งหลัก แล้วก็ว่ายได้เป็นปกติ แล้วผมก็จับมันไปปล่อยในบ่อน้ำ แต่ก็ยังบาปอยู่ดีคุณ House <laughs>
ค่ะ ก็ ค่ะ โอ้โฮ! ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อา น่ารักที่สุดเลยค่ะ อย่างน้อยก็ นี่เป็นฮีโรเลยนะเนี่ย กำลังคิดอยู่เลยว่า เอ๊ จะ จะยังไงต่อกับน้องปลาตัวนั้น ปรากฏว่า ค่ะ
อา ครับ ก็ โอ้โฮ ก็ตอนแรกอะ ถ้าเกิด ว่าไม่มีปัญหาเรื่องการเอาตะขอออกอะ ผมคงได้กินน้องไปแล้วคุณ House อืม
อืม แต่ดีแล้วค่ะ ปล่อยน้องสู่ธรรมชาติเถอะ สงสารเขา อือ ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไร ดีมากเลยค่ะ ค่ะ ค่ะ
อา ครับ ใช่เลยครับผม อา ขออภัยด้วยครับคุณ House ยาวไปหน่อย สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคุณ House มาก ๆ เลยนะครับผม ที่มาแชร์ประสบการณ์การทำอาหารที่เป็นงานอดิเรกในวันนี้ ผมรู้สึกสนุกมาก เลยครับคุณ House อา
ค่ะ สนุก เช่น กันค่ะ ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ ค่ะ แล้วสวัสดีค่ะ